Hi, grüß dich. Und zwar, ich habe in letzter Zeit häufiger gemerkt oder ich sage mal, in den letzten zeitlichen Periode von so 3 bis 4 Monaten, dass ich nicht mehr wirklich 'n richtigen Alltag habe aufgrund der Tatsache, dass ich mich dazu entschieden habe, quasi 'n bisschen mehr Priorität in meine Arbeit einzusetzen, in Form von so freelancing, eigene Projekte zu machen. Und das ist natürlich 'n Privileg, äh, dass ich immer entscheiden kann, wann ich was machen möchte und, dass ich dann morgens irgendwie mal arbeiten kann oder abends mal arbeiten kann und da oder auch mal n gar nichts machen kann. Aber durch dieses Privileg, was ich habe mit meiner Freizeit, dass ich irgendwie keine festen Deadlines habe, jetzt außer irgendwie am Ende des Monats muss irgendein Projekt fertig sein, damit ich am Ende des Tages auch monetär Geld habe, habe ich keine festen Plan äh, Pläne und dementsprechend versaue ich mir oder merke ich häufiger, vor allem explizit in den letzten paar Wochen, dass ich halt wirklich regelmäßig um 04:00, 05:00 schlafen gehe, weil erst abends dann die Motivation reinkickt und dann erst Arbeitszeit losgeht. Und dann ist mein nächster Tag komplett chaotisch, weil ich dann irgendwie trotzdem lange schlafen möchte, weil ich war auch schon mal 'n bisschen sehr nah dran an so 'n Burn out, wegen zu wenig Schlaf und Schlafmangel. Ich versuche es irgendwie in Einheit zu bekommen, aber das wirkt dann sofort so ultra ohne Plan, einfach so chaotisch. Und ich weiß nicht, ob du so was kennst oder ob du dann vielleicht 'n paar Ratschläge hast oder was man da machen könnte.
Mhm. Mhm, okay. Mhm. Okay, also durch dieses, ja, viele Arbeiten und weil die Motivation erst abends bei dir so richtig kommt, ist so 'n bisschen dein Schlafrhythmus komplett durcheinander und dann ist es halt auch super schwer, irgendwie so 'ne Routine reinzubekommen jetzt in deinen Abend oder in deinen Morgen. Also, das ist dann wahrscheinlich auf beiden Seiten 'n bisschen chaotisch bei dir?
Genau, es ist wirklich tendenziell, äh, beides. Also wirklich morgens oder halt abends reinzukommen in die Arbeit oder den Tag zu starten morgens.
Okay, und, ähm, wenn wir vielleicht mal beim Morgen bleiben, was was fühlt sich da chaotisch an? Ist es, dass du ja halt nicht zu 'ner festen Zeit aufstehst oder jeden Tag was anderes du mit Frühstück oder sind da noch andere Sachen, die du erst mal erledigen musst? Wa was ist da so das Chaotische dran?
Das Chaotische ist eher daran, dass ich, ähm, eigentlich immer unregelmäßig aufstehe. Das heißt, manchmal stehe ich um 9:00 auf, manchmal stehe ich um 13:00 auf, manchmal um 11:00 und ich kriege da irgendwie keinen gescheiten Alltag rein, weil ich hatte da vorher immer sehr viel, ähm bin ich auch zum Sport gegangen, was, äh, ich dann immer morgens gemacht habe, weil da die Fitnessstudios zum Beispiel leer sind. Und dann, wenn ich es schaffe, um 9 aufzustehen, dann bin ich irgendwie noch so kaputt, dass ich es dann nicht schaffe, loszugehen, weil ich mich noch so müde fühle und dann so langsam wach werden muss. Und dann schaffe ich es vielleicht dann irgendwann gegen 11 und dann in den Tagen, wo ich dann, äh, um 11 aufstehe, bin ich auch recht fertig. Und brauche dann bis 13:00, aber dann muss ich schon wieder essen und dann ist es 14:00 und dann habe ich gar keine Zeit mehr oder möchte ich nicht mehr zum Training gehen, weil das dann super voll ist und dann bin ich viel länger da und verschwende meine Zeit da. Und dann wär so so fü fühlt es sich an und das ist so 'n bisschen chaotisch halt.
Ah. Ah. Hm. Okay. Okay, verstehe. Mhm, verstehe. Also erst mal super verständlich, dass du damit Probleme hast, gerade weil, ja du einfach so mit deiner Arbeit ist natürlich verständlich, dass man da dann so 'n bisschen, ja, l die diese Vorzüge des der Selbstständigkeit nutzt, aber es ist dann alles super schwierig, das irgendwie zu kontrollieren. Und also so, du kriegst keinen richtigen Rhythmus rein, weil du eben oft zu verschiedenen Zeiten aufstehst. Hast du schon mal probiert, so wirklich dir, äh, 'ne feste Uhrzeit zu setzen, zu der du schlafen gehst? Hat das schon mal irgendwie was gebracht oder hast du das bis jetzt noch gar nicht versucht?
Ich habe das, ähm, f und also, versucht auf jeden Fall. Ähm, es geht auch manchmal einigermaßen gut, ähm, aber ich merke immer wenn es so Projekte sind, die ich abarbeiten muss, dann ist es fällt es mir leicht, irgendwann zu sagen: „Ja, okay, reicht heute, ich mache morgen weiter“, und dann kriege ich diesen Rhythmus rein. Aber ich habe gerade irgendwie am Ende des Jahres jetzt oder, ja, 2. Hälfte vom Jahr, so richtig coole Projekte bekommen, wo ich dann so richtig aufgehe in den Aufgaben. Deshalb merke ich gar nicht, wie schnell, also wie wie die Zeit vergeht, und dann fällt's mir schwer, sogar zu sagen: „Ja, okay, ich hör jetzt auf“, sondern ich denk mir so: „Ach komm, ich mache noch 'ne Stunde“. Und dann also, das ist irgendwie so 'n so 'n Paradoxon, dass ich quasi mehr Spaß beim Arbeiten habe, aber dafür ist mein Alltag blöder. Aber wenn mein Arbeitsalltag besser ist, dann ist mein Alltag besser. Strukturiert und nicht so chaotisch. Und d das das nervt mich so ungemein.
Mhm. Ha, okay. <chuckles> Ja. Das das ist verständlich, dass du da grade bisschen frustriert bist, aber ist auch absolut nachvollziehbar, ja, wenn die Arbeit Spaß macht, sodass du dann so 'n bisschen die Zeit vergisst. Das ist ja auch an sich eigentlich erst mal was richtig Positives. Kannst du dir vorstellen, dir mal so 'ne Art Wecker einzurichten, ähm, dass spätestens um 22:00 der Wecker klingelt und du dann sagst: „Nein, jetzt ist Schluss“? Kannst du dir vorstellen, so was zu machen und dich auch dran zu halten, oder ist das für dich eher unrealistisch?
Also, um ehrlich zu sein, würde ich sagen komplett also für die ganze Woche unrealistisch, aber ja, rein theoretisch hast du ja recht, wenn ich jetzt es würde mir ja reichen, wenn ich irgendwie 2, 3 Tage von den 7 Tagen vielleicht versuche, das einzubinden. Das könnte ich mir eher vorstellen als komplett den Wecker für, äh, alle Tage.
Mhm. Okay, verstehe. Dann macht's vielleicht für dich mehr Sinn, dir auch äh, wenn du zu verschiedenen Zeiten ins Bett gehst und damit auch zu verschiedenen Zeiten aufstehst, dir trotzdem, ja, so 'ne Art Routine am Morgen einzubauen. Ähm, einfach, dass du, ja, so 'ne Gewohnheit, äh, daran bringst und so 'n bisschen dein Tag besser starten kannst. Hast du schon mal so 'n bisschen, äh, probiert, wenn du aufstehst, irgendwie paar Dehnübungen zu machen oder Atemübungen, jetzt nicht direkt Sport, sondern einfach so was 'n bisschen, um deinen Körper zu aktivieren? Das machen relativ viele Leute.
Ne, tatsächlich habe ich das noch gar nicht, äh, ausprobiert. Ist das denn so hilfreich oder hilft also, ist dann so einfach schneller wach werden, oder?
Ja, genau, es geht so 'n bisschen um du wirst wach, du kriegst auch so 'n bisschen schon 'n Gefühl für den Tag, du bewegst dich, das tut auch immer gut, ja, und du fühlst dich allgemein einfach wacher und dann kommt auch so 'n bisschen Klarheit rein in den Tag und vor allem, wenn du da dann irgendwann mal so wirklich 'ne Routine rein bekommst, ähm, dann startest du auch, ja, kontrollierter in den Tag, weil ich glaube, darum geht's, äh, gerade bei dir, dass eben so 'n bisschen, äh, diese Kontrolle fehlt, weil eben so viele verschiedene be Dinge bei dir am Tag passieren können, dass du da gar nicht so richtig irgendwie, ja, weißt, wo du anfangen sollst.
Ja, also ich glaube, d das wäre äh, also wie stelle ich mir das vor? Weil an sich hört sich das erst mal super an das heißt jetzt rein theoretisch im Bett aktiv irgendwie Handy weglegen und dann einfach irgendwie 5 Minuten gibt's da irgendwelche Techniken oder Videos oder sowas, wo man sich vielleicht angucken kann? Hast du da irgend 'ne Empfehlung?
Mhm. Ja, ähm, erst mal, bist du so jemand, ähm, wenn er aufsteht, dass du erst mal so 5 bis 10 Minuten am Handy bist und alles abcheckst oder, ähm, stehst du eigentlich direkt auf, wenn du wach bist?
Ja, also ehrlich gesagt bin ich schon der Mensch, der dann auch gerne mal erst mal ans Handy geht und erst mal auf sein Leben klarkommt, in dem Sinne, dass ich erst mal kurz mich berieseln lasse.
Mhm. Verständlich, aber auch, okay, ja, dann würd's aber vielleicht trotzdem Sinn machen, dass du mal probierst, das vielleicht so 'n bisschen einzuschränken, einfach, dass du direkt aufstehst und dann vielleicht du kannst dir ja vorher einfach mal so 'n paar, ja, wirklich Yoga-Posen raussuchen oder sowas oder einfach nur Atemübungen, wenn dir jetzt Yoga vielleicht, ähm, 'n bisschen zu doof ist oder du da mit nix anfangen kannst. Das am Tag vorher raussuchen, was du da machen willst, und dann, du wirst wach, stehst direkt auf, ähm, und machst diese Übung. Das dann startet dein Tag einfach 'n bisschen geschmeidiger und ich glaube, das gibt dann auch viel mehr Energie, um die Aufgaben, äh, am Tag da besser zu bewältigen.
Ja, also das mit den Yogaübungen, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken und mal reingehen, weil ich wollte eh allgemein so 'n bisschen so dieses mentale Gesundheit, vielleicht so 'n bisschen Meditation mal auch ausprobieren. Hatte, auch mal 'nen Bekannter angesprochen, dass man eventuell mal was wie Meditation einbindet, dass man vielleicht so 'n bisschen beruhigter ist, dass dieser Chaos so 'n bisschen mehr Ordnung bekommt, äh, der gerade irgendwie bei mir ist und so unterschiedlich ist. Dass man jedenfalls so auf 1, 2 Sachen sich committed und sagt: „Ey, morgens mache ich dann das halt,“ wie du sagt, dieses Dehnen. Also, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, mal gucken, ob ich da irgendwas Sinnvolles, ähm, finde, wo ich dann auch Spaß habe. Weil bei mir ist es halt häufig der Fall, wenn Sachen mir nicht wirklich gefallen, ähm, jetzt muss nicht sofort gefallen, aber wenn's nach einer Woche nicht Spaß macht, dann bin ich leider so einer, der kann das nicht zu 'nem habit machen. Also, ich kann's mir dann nicht selber aneignen.
Mhm. Genau, genau. Mhm. Verständlich. Da das ist verständlich. Also, du kannst da auch gerne so das vielleicht 'n bisschen äh dir 'ne Abendroutine überlegen, wenn das vielleicht für dich mehr Sinn macht, also beispielsweise, dass du sagst, ähm, nach der Arbeit setzt du dich jetzt noch 10 Minuten hin und liest einfach 'n Buch, das finden ja auch total viele mega entspannend, ähm, und nach diesem Buchlesen gehst du dann ins Bett, dann kriegst du auch so 'n bisschen 'ne Routine rein. Also, einfach so 'n bisschen, ja, irgendwie mehr Kontrolle wieder über den Tag, äh, bekommen, indem man eben solche kleinen, ja, Rituale einführt, die einem helfen. Ich ich glaube, das das bewirkt immer mehr, als man eigentlich denkt.
Ja, ich glaube, also das mit dem Bud Buch auch eigentlich ganz gut, weil <chuckles> ich habe mir irgendwie gefühlt in den letzten paar Monaten immer mal wieder neue Bücher geholt, aber dann halt nie irgendwie <chuckles> die Zeit gefunden, mal reinzugehen und das mal anzugehen. Ich habe ja auf meinem Schreibtisch auch gefühlt die ganze Zeit, äh, von Alexander Schnickmann: Requiem, rumliegen. Ich glaube, das ist 'n guter Ansatz, einfach mal das Ding durchzuziehen und einfach mal durchzulesen und w ich hoffe, vielleicht beruhigt es mich auch irgendwie in 'ner Art und Weise, weil ich merke schon, dass wenn ich fertig bin mit Arbeit und dann mich Bett ready mache, dass ich dann immer noch so unter Strom bin, weil ich hatte ja schon angesprochen, dass ich eigentlich grade so viele coole Sachen machen darf wie an 'ner Hausverwaltungssoftware arbeiten oder an so 'nem KI-Chatbot arbeiten, 'ne eigene Machine Learning Sache, äh, dass das so Spaß macht, dass ich noch so aufgeregt bin vorm Bett gehen.
Mhm. Ah, cool. Mhm. Dann dann macht das absolut Sinn und klar, wenn du eh 'n bisschen mehr lesen willst, dann kannst du das natürlich abends einbauen, kannst du ja auch dann morgens während deinen Atemübungen, während deiner Yogasession vielleicht noch, äh, 10 Minuten danach, davor oder währenddessen, ähm, zum Lesen animieren. Einfach alles so, kleinere Sachen, und ja, dann beginnt der Tag regulierter oder endet auch regulierter, und ich glaube, dann kommst du schon gar nicht, ähm, in diese Situation rein, dass der ganze restliche Tag dann auch irgendwie so chaotisch bleibt. Also, ich glaube, wenn du da ansetzt, dann wirst du relativ schnell merken, wie sich das vielleicht auch auf andere Bereiche des Tages überträgt.
Okay. Ah, d das ist schon mal, also wirklich schon mal vielen Dank vorab. Ähm, ich finde allgemein, ich fühle mich da immer so blöd oder so komisch, mit dann irgendwie Bekannten darüber zu sprechen und allgemein jetzt irgendwie darüber, weil am Ende des Tages ich beschwere mich über eine Sache, die man eigentlich irgendwie sich wünscht, einmal diesen Freiheitsaspekt und einmal irgendwie, man darf coole Sachen machen, die einem Spaß machen und man darf da irgendwie nicht so m meckern, dass man irgendwie kein keine Ordnung hat und eher so Chaos. Und deshalb, äh, danke ich dir dafür und ich versuche das auf jeden Fall mal einzubinden und zu testen.
Das Kein Problem, das ist überhaupt nix Schlimmes, darüber zu reden, und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dann das auch so umzusetzen.
Ja, danke dir. Ich glaube, vielleicht gehe ich sogar direkt mal rein und lese 'n paar Seiten erst mal.